À, mẹ mình sẽ đi chợ và mẹ mình sẽ thấy là, ờ, cái ngày nào thịt ngon á thì mẹ mình sẽ mua, mà thường á là mẹ mình sẽ mua vào cái ngày 27, 28 cái lúc mà làm bánh tét luôn á bạn. Tại vì á, là mua cái thịt heo đó về là vừa kho thịt, thì sẽ vừa lấy một ít thịt mỡ ra để gói bánh tét luôn, nói chung là, nó cũng tiện hai bên luôn á.
Hiểu. À. Ờ. Đồng ý, một công đôi việc luôn, đúng hông nè? Nhưng mà bây giờ là hổng biết là bạn có thể kể cho mình, coi lại cái món ăn gia đình truyền thống trong cái dịp lễ Tết, kiểu, của gia đình bạn, được hông? Ừm.
Ừm, ừm, ừm, đó, đó. Ừm. Ừm, cái món ăn mà truyền thống lễ Tết gia đình mình á, là đầu tiên là sẽ có cái bánh tét cắn cắt ra để cúng ông bà, xong rồi phải có một cái, a, dĩa thịt kho, nói chung, thịt kho trứng đó, đó. Rồi tiếp theo á là sẽ có một ít dưa món, dưa món như là củ kiệu nè, rồi dưa cải đồ đó, ờ, cái đó phải có nha, cái đó là ăn kèm thôi, ừm. Rồi tiếp theo là phải có thêm một ít chả giò, chả lụa, pa tê, à, s sắp thành một cái dĩa giống như là một cái dĩa đồ nguội vậy đó, thì mình sẽ ăn vui vui, đó. Rồi bắt đầu mình sẽ có thêm mồng sẽ có thêm là một cái con gà trộn gỏi để mà có một cái tô cháo nóng hổi với lại một cái dĩa gỏi gà nữa, đó, rồi nước chấm nữa, ừm.
Hiểu. Ừm. Hay quá! Ừm, ừm, đồng ý. Để ăn chơi đó. Ú, ù. Wow, hay quá! Tính ra là nguyên một cái mâm mà bạn miêu tả như vậy nó cũng rất là nhiều n món khác nhau, đúng hông bạn? Mình nhìn nó cũng thịnh soạn nữa chứ bộ. Ừm, hay nha.
Ờ. Đúng rồi. Ờ, mà phải có dưa hấu nha, ý là năm nào cũng phải mua dưa hấu ăn để mà nguyên một năm đó mình đỏ tươi như trái dưa hấu vậy đó bạn.
Ồ. Ơ, đồng ý, đồng ý, rất là tích cực, ờ, mang thông điệp cực kỳ ý nghĩa luôn. Ủa, nhưng mà khoan khoan nha, tại vì ngày 27, 28 là nấu hả bạn? Là có nghĩa là nấu như vậy là, ừ, ngày nào cũng phải nấu lại, hâm nóng lại để ăn cái món đó hay là như thế nào vậy ta?
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm!

Wow, hay quá ta, khoan nha, tại vì, ừm, những cái món mà bạn kể á, đâu phải là, kiểu là, mỗi món sẽ có một cái cách chế biến khác nhau luôn á, mà bạn tự làm hay vậy?
Ừm. Đúng rồi, nhà mình á, là ông bà truyền lại cho ba mẹ mình, cho nên là ba mẹ mình năm nào cũng phải làm hết á.
Ừm, ra là vậy, <sniffs> nhưng mà có việc có nghĩa là cái việc làm những cái món bánh kẹo như vậy đó bạn, hổng biết là nó có tốn nhiều thời gian không ta?
Ừm, nó cũng tốn khá nhiều thời gian á, nhưng mà nhà mình á, thì hay làm chung, ví dụ như mỗi người một khâu, người á, thì á, đi rang đậu phộng, người thì nạo dừa, người thì ngồi, á, tách mãng cầu, nói chung là người thì xắt mứt dừa vậy đó, nói chung là mỗi người một khâu vậy đó bạn. Ừm, cả một cái gia đình lớn vậy đó, cùng nhau làm.
Hiểu. Ừm. Hay quá, nói chung là Đó, quá đã luôn, kiểu, ngồi sum sum vầy lại với nhau, đúng hông bạn? Thậm chí có thể là vừa làm vừa nói chuyện, trò chuyện với nhau về một năm đã qua nữa, đúng không nè? Ờ, hay nha, ừm.
Ừm. À, à, đó. Ừm. Đúng rồi, trời ơi, mà mình nhớ mấy cái khoảnh khắc đó nó vui lắm bạn ơi. Cái cảm giác mà chiều chiều tối á, cái bắt đầu gom á, đốt lá đồ ha, không khí nó se lạnh á, rồi cái mùi lá cây nó bay trong không khí ha, ta nói nó vui gì đâu á.
Vậy hả? Ừm. Wow, quá đã luôn. Cái vấn đề là cái không khí, đúng hông bạn? À, kiểu như, Tết đồ đó bắt đầu là trời, ờ, hơi, hơi, hơi, gọi là, nhiệt độ thấp xuống một chút xíu lên, mà ngồi, kiểu như, cái đó nó ấm ấm, kiểu, cái lửa lửa đó hông bạn, rồi khói khói nhè nhẹ như vậy. Trời ơi, khó khó quên vô cùng.
Ừm, ừm, ừm. Ờ, lạnh lạnh đó, ừm. Ừm, rồi, ờ, rồi xong nha, cái tới cái ngày 27-28 á, là bắt đầu gói bánh tét, phải gói bánh tét nha. Nói chung á là đặc trưng của miền Nam tụi mình á, là phải gói bánh tét, và bánh tét là nhân đậu nè, đó, rồi nhân chuối nè, nhân thịt nè, nói chung là rất là nhiều nhân, đó, gói ít nhất là cũng phải 20-30 cái bánh tét vậy đó. Rồi xong rồi, ừm, bắt một cái nồi mà nồi nước thiệt là lớn ở giữa nhà ở ngoài sân á, cái bắt đầu nấu bằng bếp củi nha, bắt đầu nấu suốt 6-7 tiếng nha, mọi người cứ đi ra đi vô, ai thì cũng ngồi canh bếp được, vậy đó, cứ thay phiên nhau.
Wow! Ừm, hiểu. Trời ơi! Ừm, hay quá, có nghĩa là rất truyền thống luôn, có nghĩa là từ lâu đời luôn rồi, đúng không nè? Ủa, nhưng mà, ừm, bạn ơi, bạn cho mình hỏi lại cái này nha, là không biết là cái trong một ngày 26 thôi mà gia đình bạn làm hết được tất cả các loại bánh kẹo luôn hả, sao hay vậy?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm.